No, era la primera vez. La verdad es que yo la veía una persona sincera, honesta y y bueno, fue por eso que me me lancé a hacerle este este favor, este préstamo. Lo peor es que viene y me dice que no, es que yo soy rencorosa: "No, tú eres muy rencorosa". <chuckles> Y me voy a ser rencorosa con eso que me hizo. <laughs>
Ay, mira. Claro. Claro. Ah No Sí, sí, claro. Y y en ese sentido, pues, eh, tú tienes toda la razón, ¿no? De de contestarle de esa manera, por supuesto. Eh, por cómo te hizo sentir, ¿no? Por por todo, por porque digamos lo económico, okey, e-eventualmente lo lo recuperas, el gasto del pasaje de alguna manera, pero pero es más como l-lo que sentiste, cómo te sentiste, que te utilizó. Es eso es algo que que no es fácil como de de tener confianza de ahí en adelante con otras personas. Y en eso es que hay que trabajar, en eso es que deberías trabajar, ¿no? Porque no todas las personas son así. Hay que actuar con cautela, sí, definitivamente, pero no todas las personas van a actuar de mala fe como lo hizo esta persona.
Sí. Sí, claro. Correcto. Exacto.
Y la y la relación ahorita con ella, bueno, que te escribió, que hoy soñó contigo, que te escribió hoy, mm, ¿tú sientes que está resquebrajada completamente? O sea, que no vas a volver a confiar en ella, que te puede decir misa si quiere y que tú con ella definitivamente ya pusiste el límite y se lo hiciste saber.
Así es.